آه، أنا س ماشي ماشي ودي الهدية بتاعتي بقى. فهم ش بُصّوا للحصان كإنّه هدية أو يعني إيه، آآ إعتذار ما منهم يعني لل لل للمدّة دي كل وإن هم فشلوا وهزيمة و وماشيين.
آه. جميل آه، فهمتِك.
فبدؤوا يعملوا إيه، هم بنَفْسهم فتحوا البوّابات وحاولوا يدخّلوا الهدية جوّه ال المدينة. آه، ودخّلوها بالفعل.
ودخّلوها بالفعل؟
و و وال والجنود باتوا بقى في ال دخلوا خلاص جوّه ال ال المدينة و وقدروا من خلالها إن هم يقدروا يهزموهم. ف فكانت في حِكمة جميلة أوي اتعلِّمتها من ال آه، اتعلِّمت من ال من الفيلم ده حِكمة حلوة أوي، هاقول لك.
مت فكرة عبقريّة. آه، اتفض قولي لي، قولي لي. قوليها لي، قوليها لي.
آآ دايمًا الهدية ممكن يَكْمُن فيها الخير أو يَكْمُن فيها الشَر.
آه. إزاي بقى؟
فما تصدّقش ظواهر الأمور، حاول دايمًا تدعبِس يعني جوّاها. خصوصًا لمّا الهداية تكون جاية لك من عَدو. <chuckles>